<inhales> ほお。ああ、それは悲しかったですね。
っていう風に、言われていたいらしいんですよ。 はい、もうすごく、悲しくてショックで。
うーん。
「そんなこと言うはずはない」って最初信じてたんですけど。
はい。
何人もから言われまして、あの「何をしたの？あなた何をしちゃったの？」って。言われて。で、これは、1人じゃないということは、やっぱり何人か言ってるんだなと思って。
<inhales> うーん。 ええ。 まあ、悪い言い方をすると、まあ、もう言いふらしてたんでしょうね。
そうなんです。
うーん、そっか。うーん。
なので、こう、それ以降、断ることが怖くなっちゃったんですよ。
それ以降も言われましたか？ちょっとなんかお友達に、仲間に何か言ったかなみたいなことは直接的には、こう、対立してないというかは、されてないんですか？
はい。 はい。私からはあの、対立も、しあの、ゆ本人にも言ってないですし、その周りから「何があったの？」って言われた時も、あの「思い当たることはない」としか言ってはいないんですよ。
うーん。 うん。

ああ、苦しいですかね？
ああ、苦しいところまでいっちゃってるんですね。
そうですね。
それは大変ですね。今から一応自分で考えられてる対策、こうしてみようかなみたいなものってあるんでしょうか？
うーん。 相手がどう思ってるかほんとは知りたいし、あの、ブロックとかしているのであれば、私からフェードアウトするのも手かなとは思っています。
うんうん。 うーん。 あ、そうなんですね。もう、フェードアウトっていうのも一つの手かなと思っているっていうことですね。うん。
うん。 はい、ま、見たくないとか、嫌だと思うのであれば、 こちらからは関わらないっていうのが、もしかしたら一番彼女にとっていいのかなとは思っています。
うん。 うーん。 うんうん。

うーん、まあ、それがまあ、おうま、通常のというのが語弊があるかもしれませんけども、大人であればやはり、こう、ちょっと状況を汲み取ることができるとは思うんですけども、多分そのお友達の方は本当に、こう、切羽詰まってて、ちょっとこう、大変な時だったっていうことだったんでしょうね。
はい。 うん。 うんうん。 そうですね。
うーん、こう、今までもこう、他人の期待と自分の価値観っていうのは、やっぱりこう、別な場合っていうのが多いと思うんですけども、それはちゃんと結構自分で線をつけてたタイプでしょうか？
うん、そうですね。 うん、難しいですね。やっぱりあん、期待されることで喜んでいる私がいるのも確かで。
うーん、うん。

うーん、なかなか難しいですね。直接対立っていうのは、ちょっとやっぱり難しいですよね。どうでしょうか？
うーん。 そうですね。あの、真実を確認したいとも思ったんですが、こう、後からまた気付いたことなんですけれども、あの、そのコミュニティー上では普通にやり取りをしているのに、他で繋がっていた SNS とかを全部ブロックされてるってことに気付いて。
うーん。 はい。 うん。 ええ。 うん。 おお。おお。あ、そうなんですね。高校生とかでもないのに、やっぱりこう、そういう形で出てこられちゃったんですね。
はい。 そうなんですね。だから、まあ、傷がかなり深くなってる。うん。そう、それを私にほんとは言って欲しかったなと思って。あの、本人から。
うーん。そういうことですよね。うーん。 ええ。
ほんとに会いたかったのにって言ってくれるんなら、私も、もしかしたらその後、頑張って調整して行ったかもしれないけれども、その断った時は、あの、そうだよね、忙しいよね、ごめんね、みたいな返信しかなかったので、まあ、分かってくれたと思ったんですよね。
うん、うん、うん。 うーん。 うーん、うーん。 うーん。こう、昔から、例えば、お友達がこれして、あれしてとかってお願いがあったりしたら、結構もう、優しさで受け入れるタイプだったんでしょうか？
あ、そうですね。あの、助けられる人は絶対に助けたいなっていう、なんか、まあ、エゴじゃないですけれども、そういう気持ちは結構強い方だとは思います。
うーん。うん、うん、うん。 い。うん。